È tutto, cioè non so come come spiega è proprio tutto perfetto. Ehm, cioè io se rinascessi, vorrei essere Alessandro Cattelan.
<chuckles> <chuckles> Beh, gli farà sicura gli farebbe sicuramente piacere saperlo.
Sì, sì, sì, glielo glielo dobbiamo dire assolutamente, ehm, perché tutto quel in tutto quello che fa ci mette del suo, e e e tu capisci che è autentico, cioè lui è veramente così, non è, ehm, un un e lui va oltre, ehm, la la cosa attoriale, capito; perché lui, io sono sicuro, che a telecamere spente, ehm, sarebbe la stessa persona, parlerebbe con lo stesso tono, farebbe le stesse battute, ehm, ci puoi ridere e scherzare di tutto come quando, ehm, vai in radio e e poi, mhmm, cioè veramente tutte le cose che fa, che sono tante, perché lui fa il podcast, fa la radio, ehm, fa il talk show, ehm, fa anche una carriera da cantante, magari che passa un po' in secondo piano, e e poi è anche un editore, quindi ha fondato una casa editrice, ehm, cioè fa tutte queste cose nella giornata, e non so veramente come trovi il tempo per per farle, ehm, perché sono veramente tante.
Chiaro. Mh-mh. Certo. Sì? Mh-mh. Credi che tutto questo sia, appunto dovuto al fatto che lui sia davvero appassionato a quel da quello che fa?
Ehm, sì, sì, sì, secondo me il la chiave è proprio quella, cioè ehm, riuscire a fare qualcosa che che, ehm, che che non ti faccia lavorare praticamente, no, e di conseguenza, siccome non stai lavorando, ehm, tu sei te stesso e e le persone lo capiscono questo. Ehm, e è un po' come quando un po' come quando gli attori
Assolutamente, quindi credi proprio che una delle sia questa, l'essere se stessi.
Eh sì. Sì, sì, sì, essere se stessi è fondamentale. E infatti, quando gli attori si immedesimano tanto nei personaggi, nei film, ehm, molto spesso vincono l'Oscar, ehm, o comunque fanno la la recitazione della vita. Ehm, e infatti Leonardo Di Caprio ha vinto l'Oscar per il suo film, diciamo più particolare, perché, ehm, veramente ha fatto delle esperienze estreme per quel film lì e che a me
Mh-mh. Assolutamente, per "The Revenant" ha fatto delle esperienze uniche, si è auto-isolato e e comunque lo hanno lo hanno toccato e sicuramente gli hanno permesso di vivere e coprire il ruolo al 100%.
Sì, sì, sì.